Hello magandang hapon, kamusta ka naman?
Mm, ayos lang ako. Ikaw?
Eto, mabuti lang din 'no, pero may gusto sana akong itanong sa'yo. Anong palagay mo sa overtime na hindi binabayaran ng tama?
Ano 'yon? Hmm. Hmm, alam mo talagang, ah, ano ko dito, against ako dito. Hindi ako para dito 'no, kasi gusto ko dapat pag-overtime kunwari may serbisyo kang ginawa may bayad. Siguro may konti lang akong, ah, reservation ba pero or mga ilang pagka-consideration parang ganon. Pero yun yung ano ko diyan, yun yung pagkakaintindi ko diyan at gusto kong ipa ipahayag. Ikaw ba?
Mhm. Mm. Ah, sa kabutihang palad hindi ko pa naman 'to nararanasan 'no. So sa mga pagkakataon na nagtatrabaho ako ng overtime nababayaran naman ako ng tama kaya yun mabuti nga na ganun yung nangyayari. Pero gusto ko nga sanang malaman 'no may batas ba tayo dito sa Pilipinas na nagsasabi na ganito dapat ang bayad sa overtime o wala?
Mm, buti naman. Ah. Good 'yun. Um, hindi ako masyadong pamilyar sa legal system pagdating sa ano 'no. Pero ang alam ko depend dapat talaga o depe depe tama-tama sa sa labor code pala, ah, alam ko pala 'to. Sa labor code, sa DOLE, sabi nila dapat bayad ka. Every time na na meron kang trabaho na ginagawa lagpas sa oras na schedule mo, bayad siya dapat. Kung hindi ka bayad puwede kang magreklamo direct sa kani
Mhm. Oo. Mhm. Mm. Ah. Oo, so paano nila kinakalkula yung ibabayad sayo, nakadepende ba 'to sa sa total mo na sahod o dun sa tagal ng overtime na ginawa mo? Ganun ba yun?
Mm, per oo 'no. Yan lang ang di ako klaro dun, pero ang alam ko diyan.
Ah, so baka depende nalang sa kumpanya 'no, pag ganyan, kung paano nila, ah, ico-compute.
Ah, computation ng magigi siyang prorated ba, tama ganun. Kung ano yung oras mo sa oras so gagawin siyang hourly or by the minute, whatever. So ganun, um, yun nga, so ikaw, bakit kaya may mga kumpanya na hindi nagbabayad ng tamang overtime sa mga empleyado, sa tingin mo?
Mm, mm. Oo. Oo. Hmm. Alam alam mo sa tingin ko yung mga ganyan nasa ano na din 'yan, eh, maling pamamahala ng mga manager o kaya ng mga team leader minsan. Tsaka sa pagiging gahaman na din ng mga may-ari ng kumpanya. Kasi alam mo naman yung mga kumpanya, di ba? Parang sila na nga yung kumikita dahil sa mga empleyado, di ba? Tapos ayaw na ayaw pa talaga nilang magbayad ng tama parang paghihingi ka ng, ah, dagdag na sahod talagang halos makipag-away ka na, makipagtalo ka na dun sa mga manager mo. Tapos 'yan nga yung mga ganyang klase ng usapin pagdating sa overtime talagang iwas na iwas sila sa pagbabayad ng tama 'no. Siguro sa pagiging gahaman nalang talaga tsaka yun nga, eh, yung tinatawag na mismanagement minsan. Eh, ikaw ba sa tingin mo bakit ganyan yung ginagawa nila?
Mm, mm. Gahaman. Yes. Oo. Hmm. Di ba? Ah, okey. Iwas na iwas. Totoo. Mm. Totoo naman. Para sa akin 'no, ayun ma may ano ka may punto ka dun, sa mismanagement at yung hindi fina-file for example. So siguro as a company hindi niya problema, hindi yun hindi niya 'yon, 'baga hindi 'yon uhm, puwedeng ibaling sa kanya o isisi kundi dun sa mga nagpapatakbo sa operations kunyari. Kasi may experience ako diyan na o sige, uhm, overtime siya pero dahil sabihin natin, sige proyekto yun project base 'yung kinabilangan ko diyan, eh, pero dahil, ah, hindi namin natapos on time, parang ah, may tinatawag na ginaslight kami gano'n, na, "O, dahil ganyan mag-overtime kayo," so don
Mhm. Oo. Ah. Parang kayo pa yung sinisi ganun?
Yes, so in a way, totoo naman, 'di namin natapos on time dahil nga project-based kami nung panahon na yun. Pero still against pa rin siya sa labor code regardless kung project-based ka o hindi if overtime dapat bayaran. So nangyari yun, like mga ilang araw din. So 'yun ang mangyaya ang sinasabi ko lang diyan ayan so, uhm, <clicks tongue> maaaring ayaw no'ng operations manager na mga manager na i-file 'yung o o yung OT kasi magre-reflect sa kanila 'yun hindi sila efficient, 'di ba? So meron naman sigurong gusto naman sumunod ng kumpanya o maaaring ang kumpanya rin ang nagsasabi na, oh, huwag kayo mag o o papa-OT ha. So speculation tayo diyan, pero yun ang sa akin na iyon nagtitipid.
Mm. Mm. Mm. Tama, tama. Tama. Mm.
Ah, puwede rin nga na ginagahaman, whichever is more ano humane na pakinggan, which is yun nagtitipid siguro ayaw na wala namang budget para mag-overtime. Kasi kunyari ang sahuran mo is 15K a month kunyari babayaran ka nila overtime so wala na sa budget. So so yun, uhm, ikaw paano naman naiimpluwensiyahan ng ganitong sitwasyon ang moral at performance ng mga manggagawa? Kunyari 'yan, hindi nababayaran ang overtime.
Mm. Mhm. Oo nga, oo. Oo. Ah. S sa tingin ko pag, ah, hindi nagbabayad ng overtime talagang bababa ang moral ng mga manggagawa. Kasi di ba mawawalan sila ng gana, eh. 'Tsaka alam naman natin na hindi talaga natatapos ang mga gawain sa araw-araw sa tamang oras, talagang sumosobra naman ng pakonti-konti minsan, 30 minuto, minsan isang oras. Kaya ano, eh, hindi talaga maiiwasan yun minsan di ba? Kung hindi sila magbabayad ng, ah, overtime talagang bababa yung moral. Tapos yung mga empleyado hindi lang maiinis yan, talagang minsan tatamarin na din yan, para hindi na nila i ibibigay yung, ah, abot na nilang makakaya. Kasi di ba, hindi mo sila binabayaran binabayaran ng tama, eh. Kaya ganun talaga yung mangyayari. Ikaw ba sa karanasan mo, napansin mo din ba yung mga ganyang klase ng, ah, sitwasyon? Ano yung mga nangyari sa mga tao?
'No, 'di ba? Yes. Mm. Totoo. Oo, naman. Mm, te Mhm. Ganun nga. Mismo. Oo. Mm. Ah, well, firsthand na experience, 'no, so galing sa'kin talaga 'to, 'no. Pero, in general, um, oo, tama ka 'yong moral bababa hanggang sa mawalan ng gana. Ako ito, eh, ib i-share ko lang 'to, 'no, so nagkaroon ako, ngayon sabi ko kanina na may mga ilang araw ako, ah, bilang content developer noon, 'no, na kasi kailangan namin tapusin 'yong mga module or training materials, ganyan. Pero dahil nga, sabihin natin kakulangan namin as a team, hindi namin na-meet 'yong sinet na deadline, so parang hinapit namin. So, sa paghahapit, nasama 'yong overtime, pero hindi, parang 'yong manager namin or leader, team lead namin no'n na, very silent siya, as in parang ayaw niyang pag-usapan ang OT, ganyan, pero nag-o-OT kami. Tapos 'yon, lumala nga 'yon, so, mismong pagkain namin ng lunch or lunch break parang ayaw kaming oo, may dati 'yon ap "O, sige mag-lunch kayo," no'ng hinahapit namin talagang wala tutok lahat, wala man lang manager na kumain kayo muna, walang gano'n. So, ang nangyari ako 'yong nagsabi na, kasi parang ga parang medyo li leader ano ko rin no'n sa project, so ako na 'yong nagsasabi, "O, kumain na kayo, ako ng bahala dito," parang gano'n, "'Tas, pagbalik niyo ako na magla-lunch, after." Pero no'ng sa mga klimang gano'n masyadong may tension talaga. So, no'ng hindi ko p at sinabi ko na lang talaga pinari nagparinig na 'ko, wala na akong nagawa, sabi ko, "Pag ganyan ng ganyan, wala na magsasabi na tayo sa DOLE." Ever since kinabukasan, hindi na kami pinahahapit ng ano, 'tas 'yong overtime, minake sure nilang bayaran. Kasi totoo, eh, mhm. Pero, after no'n, ang dami ng nag-resign sa team namin, which is, ang dami in a sense na konti lang kami naman sa team, pero marami ma like 3 nag-resign, hindi naman magsunod-sunod pero not at the same time. 'Tas ako, tinapos ko na lang 'yong project, nag-resign na rin ako, pero tinapos ko 'yong project. Um, sila hindi, kasi nga ayaw ang parang tinamad na mismong 'yong leader mo hindi ka man lang mabakasan gano'n. Na talagang tutok na tutok siya sa mapasa 'yong prog project kahit na sabihin namin, 'no, sana dagdagan 'yong due date or i-usog pala, ganyan. Eh, 'yon, so 'yon, 'yon ang karanasan ko diyan. Ikaw naman, anong puwedeng gawin ng mga empleyado kung natuklasan nilang hindi sila nababayaran ng tama nga, sa overtime?
Mm. Mm. Mhm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo nga. Ayun. Mabuti naman. Mm. Ayun nga. Mm. Mm. Ah, 'yon nga. Oo. Mm, nga. 'Yon nga, eh, 'no? Oo. Oo. Siguro ang una mong gagawin diyan, ah, lalapitan mo yung manager mo basta o kaya yung supervisor mo, ‘di ba? Tatanungin mo kung anong nangyayari. Tapos kung hindi mo magustuhan yung, ah, sasabihin niya, puwede ka na munang lumapit sa HR, ‘di ba? Dun ka, dun dun na kaagad yung ano, punta mo dun. Tapos kung wala pa din mangyari sa HR, kung parang, ah, parang ini-stone wall na lang nila kayo na tinatawag ‘no, wala silang ginagawa masyado, wala silang aksiyon, yun puwede ka na sigurong lumapit sa DOLE para magreklamo, dun pa lang, oo. Kasi ano, eh, ‘pag lumapit ka kaagad sa DOLE, parang masyadong, ah, extreme yun ‘no, na i na step. Kailangan mo ng ano, may mga i proseso naman na puwedeng, ah, ah, pagdaanan bago pa dumating dun sa pinaka dulo ng, ah, reklamo sa DOLE. Kaya sa tingin ko, yun muna yung puwedeng gawin, makipag-usap muna ng maayos, ipaliwanag niyo yung sitwasyon, ito po yung dapat niyong bayaran, ito po yung overtime namin, se saka ‘pag walang nangyari, dun na lang tayo mag ah, magreklamo. Ikaw ba may maidadagdag ka pa ba diyan?
Yes. Mm. <laughs> HR ‘no, o. Mm. Mm, yes. Kaya nga. <laughs> Oo o. Hmm. Totoo naman yun. Tama. Ey. Mm. Yes, totoo 'yan. Sa may may pipeline, ano ‘to. Well, ba tama naman yung sinabi mo ‘no. So, ano 'yan, eh, may proseso pa rin, um, hindi yung parang iba-bypass mo yung leader mo kasi leader mo naman yun, ‘di ba? Ah, out of courtesy, talagang dapat padaanin. Um, wala na akong madadagdag siguro, pero kung ire-relate ko sa experience ko noon, yung bin kaninang example ko ‘no, ano siya, dinaan ko na lang sa parang gano’n, intimidation. <laughs> Kasi ano, eh, aware siya na dapat bayad kami, pero ini-ignore niya yung sitwasyon kasi nga gusto niya tutok. Very meron siyang beeline sa oo, tapusin ’to, na naging ano nga yun, eh, na imbi pang-umaga kami lahat no’n, eh. Pero ginawa niya, sineparate niya yung team, may pang gabi, may pang-umaga. Ta's ako talaga ayokong mag pang-gabi. Sabi ko, hindi ako nagpapang-gabi. Kung papang-gabihin niyo 'ko, nag-apply ako dito pang-umaga ako, kung gagawin niyo ako pang-gabi, magre-resign ako, sabi kong gano’n. Hindi yun ang in-apply ko dito, sabi ko. Pero sige pinagbigyan ko sila for a day, nagpang-gabi ako para kasi may meeting and then may presentation.
Mm. Mm. Hmm, tama, tama. Mhm. Ah, oo. Mm. Oo nga. Mhm. Hmm. Oo.
Ah, ayun, so Ang ano ko na lang diyan ay siguro nga dapat ginawa ko 'yon as parang acting leader, kinausap ko yung aming lead, hindi ko kasi siya ginawa, eh, kasi talagang ano rin, 'baga hinapit ko rin, wala na akong oras para ba kausapin kita after. Kasi after work hours ko siya dapat kakausapin pero kung after work hours, mag-o-overtime ako, ayoko na. Uuwi pa ako, 'di ba? <sniffs> Mamasahe pa ako. So, ganon. Hmm, basta tama ka do'n. Hmm, magandang daanin sa magandang usapan muna, and ah, 'yon. So ayan, sa tingin mo ba sapat na ang batas sa Pilipinas para protektahan ang 'yan karapatan ng mga empleyado patungkol sa overtime pay at mayro'n pa kayang ibang paraan o hakbang?
Oo, hinahabol niyo yung deadline, eh. Mm. Tama, tama. Oo nga. Hmm. Sa tingin ko, marami namang proteksyon yung mga manggagawang Pilipino, eh, ang problema, hindi naman nila naipapatupad ng maayos yung mga batas dito sa Pilipinas. 'Yon naman palagi yung problema, 'di ba? May mga batas naman tayo, marami nga tayo yata masyadong batas, eh. Pero 'yon nga yung pagpapatupad ng batas, 'yon do'n tayo nagkakaroon ng problema dito sa bansa natin, kaya mm, tama, kaya siguro 'yon nalang, 'yon nalang ang, ah, paigtingin nila, yung pagpapatupad ng mga batas para talagang maprotektahan yung karapatan ng mga, ano, manggagawa hindi lang dito sa overtime pati din sa tamang suweldo, sa mga kondisyon ng pagtatrabaho, 'di ba? Madami namang mga pangangailangan yung ating mga manggagawa, eh, kaya 'yon nalang talaga. Hindi na natin kailangan ng dagdag na batas, kailangan nalang talaga nilang paigtingin yung, ano, yung pagpapatupad at saka siguro, kung magdadagdag sila, baka taasan nalang nila yung mga parusa para sa mga mahuhuli nilang lalabag para hindi naman, ano, alam mo 'yon, hindi nalang nila binabalewala yung mga batas, 'di ba, parang gano'n nalang. Ikaw ba, sa tingin mo?
Oo. Totoo. Kaya nga. Yung enforcement, 'di ba, ang na tinatawag. mhm. Mm. Kaya nga, eh. Totoo 'yan. Mm, mm. Oo. Tama. Hmm. Sa'kin oo, okey naman siya pero ano lang yung edukasyon malaman ng bawat empleyado na mayrong ganong batas, ah, 'yong mari mari ano siya, tawag do'n, ma-establish siya sa kunyari sa hiring pa lang, ah, sabihin ng ey ah, HR na, "Oh, sige may overtime kayo pero <sniffs> dapat bayad kayo, pero 'pag ganyan puwede kayong gan'to, puwede kayong lumapit sa'min, 'wag kayong mahihiya." Kasi maraming totoo naman 'yan 'pag sa mga mga Pilipino 'no, <smacks lips> hindi kasi tayo mareklamo tungkol sa ma may marami tayong mga bagay na pinapalampas kasi nga, 'di ba? So, pagdating diyan yung ating personality as a people do'n siya nag-aano na, "Ay, dahil 'di tayo nagrereklamo, nate-take advantage tayo", 'di ba? So 'yon sa'kin, yung education, yung pagsasabi sa na maalam malaman ng mga tao na, ah, mayro'n pala nito, mayro'n pala niyan. Ah, do'n
Ah, oo nga. Oo nga. Mm. Mhm. Oo nga. Hmm. Hmm, oo. Oo nga, oo. Ang hirap naman kasi minsan, 'di ba, yung mga kontrata na pinapapirmahan nila sa atin, talaga ang hahaba, eh, tapos hindi naman natin maintindihan halos lahat ng mga nakasulat do'n. 'Yon nga siguro puwede ngang pagbutihin yung mga ganong klase ng, ah, meeting, 'no, yung bago ka palang pumasok, kagaya ng binanggit mo, 'yon papaliwanag na kaagad sa'yo. Oo, kung ano yung mga responsibilidad mo' tsaka kung paano yung bayaran sa mga ganong oras, kung kailan overtime, kung bayad ba 'yan o hindi, ayon. Oo, siguro sa atin nga din, 'no, bilang mga Pilipino dapat magtanong din tayo nung mga dapat nating malaman, 'di ba? Oo, dapat tanong mo na yan kaagad bago ka pa pumasok, bago ka pa pumirma ng kontrata, 'di ba, para hindi ka naman malamangan.
<giggles> Mm, mm. 'Yan. Oo. Oo. Mapaliwanag nila na Mm. Hmm, yes. Hmm, tama naman. Mm. Yes, in fairness naman sa mga tao ngayon, mga may mga ba mga bagong empleyado ngayon mas mausisa na rin talaga at, um, 'yon bang kung ano lang yung tama, ah, 'yon yung mga gustong mangyari, ah, hindi naman dahil gusto mo lang mang-away o ano, pero yung kung ano lang yung ta da dapat makuha ng isang empleyado. Tama 'yon, magtanong, ah, mai-clarify, maging mabu buti nga yan e sa email makatanggap ka ng mga kung ano ang kailangan mong in in writing ba para sigurado. Sigurado. <laughs> <sniffs>
Mhm. Hmm, mabuti naman. <chuckles> Mm. Oo. Mm. Mm. Mhm, para mayro'n kang patunay 'no, na ito ito yung pinirmahan ko, ito yung dapat yung nangyayari, 'di ba?
Yeah, proof. Oo naman. Ayan, so, buti naman ikaw wala kang experience diyan pero ang dami ko rin natutunan sa pag-uusap natin. Sige, sa susunod na lang ulit. Ba-bye. Mm.
Oo, sige. Paalam, oo.